Ja, vielleicht, ne? Also, andererseits kaufe ich mir demnächst auch 'n neues Auto und will eins echt kaufen, das also so ähnlich wie Van auch ist, also, äh, recht hoch und, ähm, nach hinten rum recht lang, ne, damit auch die Hundebox reinpasst diesmal und wirklich, äh, ja, ähm, auch, äh, Reisegepäck und so weiter, sonst ist es immer so arg eng alles und eingequetscht. Ähm, ja, und aber andererseits Ja, ich habe natürlich ja auch 'n Klavier, ne, das, äh, ne, auch wieder nicht so leicht und so, ne? <laughs> Ja. Ja, da dafür wäre es, glaub ich, schon praktisch. Also, da bin ich echt noch 'n bisschen hin und hergeri aber ich glaube, ja, vie vielleicht kommt's diesmal echt zum allerersten Mal infrage, dass ich so was in Anspruch nehme tatsächlich. Mhm.
Ah, cool. Mhm. Ja, da kannst du ja noch 'n bisschen hast du bisschen Zeit, dir das noch zu überlegen, dir 'n Kostenvoranschlag machen zu lassen. Wenn du sagst: „Hey, das ist eigentlich 'n günstiger Preis“, dann warum nicht? Man spart sich 'n bisschen Stress. Was ist denn, ähm also, jetzt haben wir ja über über so
Ja. Ja. Ich stelle mir das so vor, dass ich vielleicht den Jungs gleich sagen kann: „Stellt den Schrank dahin, den anderen da“, so. <laughs> Wie bei der Harte Ha der Hase und der Igel. Ich bin natürlich vor denen am Haus, ne? Da kann ich denen gleich sagen, wo alles hinkommt, ne? Und dann, ähm, ja wunderbar, also toll das das wäre wäre mein Traum, so innerhalb von einem Tag umgezogen und alles steht gleich wieder da, wo es sein soll. <laughs> Am besten kriegen die noch Hammer und Nagel in der Hand. Wie bitte? Ja. <chuckles>
<giggles> <chuckles> Dann richten die deine Wohnung gleich auch noch ein, perfekt. <giggles> Mu musst du denen einfach 'n Plan machen, <chuckles> wo sie es hinstellen müssen. <chuckles> M Musst du einfach denen gleich 'n Plan mitgeben, wo sie es hinstellen sollen? <giggles>
Ja, genau. <laughs> Ja, das wirkt gut. Ja, das also, ja. Mhm.
Was was was ist denn so der größte Stressfaktor, den du so hast beim Umzug? Also, du hast ja gesagt, ähm, dich stressen Umzüge, was ist denn so der größte F Stressfaktor, den du da hast?